Itu enggak enggak ada jalan daratnya. Jadi mereka kalau mau ke kota itu harus la lewat laut gitu. Wat padahal cuman satu pulau nih, satu pulau tapi enggak bisa lewat darat gitu, mereka harus nyebrang lewati laut menyusuri pantainya dan akhirnya masuk ke, eee, tala tadi yang udah ada jalan rayanya kayak gitu. Muter, jadi muter tapi lewat laut gitu. Heeh, padahal memang lautnya itu ya, namanya udah mengarah ke samudra ya atau utaranya tuh, nah itu kan ombaknya lumayan gitu ya kalau lagi hujan juga serem begitu, nah makanya
Eh. Oh. Heeh, oh oke. Mhm mhm. Mmm. Mhm? Mmm, muter jadi ya, kayak jadi muter gitu ya? Mmm, lewat laut. Mmm. <clears throat> Mhm. Iya, iya. Iya, iya. Bener bener bener.